Eh, aku mau nanya nih gimana sih caranya kamu itu bisa membatasi gitu atau mengurangi gitu waktu, kamu melihat layar? Maksudnya itu waktu kamu lihat gadget seperti hape atau mungkin TV nonton TV atau mungkin, kerja di komputer karena kan, sekarang kita ini hidup di zaman, modern ya yang di mana gadget-gadget seperti hal itu ya tidak bisa dihindarin karena itu salah satu konsumsi utama kita setiap harinya. Nah, menurut kamu nih apa sih yang bisa dipakai gitu? Apa sih yang kita bisa lakukan biar bisa ngurangin gitu waktu waktu-waktu kita untuk melihat gadget-gadget dan teknologi yang lain-lainnya gitu?
Ini menarik banget nih relate banget sih pertanyaannya gitu kan kalo, soal ngurangin layar-layar gitu kan kalau kalau aku di rumah ya di rumah tuh biasanya, eee, kalo misalnya lag eee, lagi di rumah ngumpul ama keluarga itu memang aku batasin itu Kak dengan cara, ya udah, eee, aku pakai waktu itu main sama anak-anak sama, keluargalah pokoknya intinya gitu loh. Jadi, eee, setidaknya, eee, b baik aku dan anggota keluargalah gitu kan ya jadi emang kita punya space waktu 1 sampai 2 jam kita bener-bener, lepas nih dari gadget nih gitu kan. Itu biasanya aku lakuin pas
Mhm. Oke. Oh, jadi mereka semua nurut ya. Jadi gak ada yang bener-bener apa gak ada yang main hape bener-bener gak ada yang main hape.
Nggak, heeh. Nggak ada karena karena aku ngajakin mereka tuh main misalnya main game game family gitu, gitu kan misalnya kita pakai alat-alat game-game iya, misalnya, abis makan malam duduk nyantai gitu kan terus udah kita main game ngumpul yuk sini yuk entah kita main, game-game yang karena banyak banget nih kalau kita dapetin game lucu-lucu ya maksudnya yang bisa sama sama anak gitu kan ya. Nah, aku sengaja tuh beli itu karena memang, ada juga niatnya baik buat aku buat juga anak-anak kan itu pengen, mencoba mengontrol juga, eee, keaktifan mereka terhadap layar ya kan? Apalagi handphone nih, kan itu, handphone itu hampir hampir sering ditangan ya. Anak-anak pun sekarang kita, eee, ke di kalau gak dikasih, nanti dia juga ketinggalan, tapi kalau dikasih kita mesti harus, strength juga kan untuk ngebatasinnya.
Oh, oh family game. Iya iya masuk akal sih, heeh. Oke, heeh, bener banget. Iya, benar. Iya, biar gak ketagihan sama gak jadi ketergantungan biasanya kan anak-anak sekarang itu, dikasih hape sama orang tuanya biar orang tuanya itu bisa santai padahal sebenarnya itu belum bagus ya itu nggak bagus justru ya memang harus sebenarnya dikontrol. <laughs>
Mmm, biar Iya, <chuckles> heeh, ya kan ya se kalau misalnya orang tuanya ngasih tapi juga ngebatasin itu gak masalah sih itu, oke oke ya gitu kan.
Betul.

Kalau, kan kalo misalnya ini ya kalo aku sama anak-anak itu kan awalnya gini aku lihatin mereka tuh gitu, "Eh, ayah mau beli ini nih kalian mau gak?" "Yang mana?" Kan lihat kan di di media sosial yang jual beli itu kan, oh "oh bagus nih bagus nih gapapa" ya udah jadi awalnya kalau aku biasanya ngasih tahu mereka dulu, ngasih tahu kalau aku mau beli ini ini kayaknya seru nih, terus nanti tetep diajak misalnya diiniin dibilangin kalau misalnya, "entar kita ini ya challenge ya gitu entar kalau misalnya kalah entar dibedakin" gitu kalah dibedakin, "oh ya boleh boleh boleh oke oke yah" nah jadi mereka, soalnya kalau aku gak tau ya mudah-mudahan itu bisa bi bisa kepake juga sih buat yang lain aku ngajak ngajak anak itu juga sambilan, ngasih mereka tuh challenge juga seakan-akan mereka tuh ada kompetisi kan jadi, wah seru nih gitu kan kayak gitu jadi menciptakan, membayangkan mereka ini bakal seru nah mungkin itu bisa deh itu bisa membuat anak-anak tuh penasaran kan, masa iya sih? Gitu kan, awalnya gitu.
Mhm. Ya betul. Heeh. Oh. Oh iya iya. Iya iya. Oh ya. Mhm. Mhm, oh ya oke oke jadi, selain kita ajak mereka main game tidak hanya main game aja tapi kita kasih challenge gitu ya hadiah mungkin atau mungkin hukuman juga kalau misalnya, dia kalah mungkin atau dia menang kita kasih dia ya semacam reward-lah begitu, <sniffs> heeh, oke oke aku paham, nah kalau kayak gitu, eee, apa nih pengaruhnya ke keluarga kamu nih misalnya jadi kalau misalnya melakukan hal seperti seperti itu apakah, eee, anak menjadi lebih apa mungkin, eee, mungkin dampak negatifnya anak jadi lebih banyak main sama keluarga apakah kamu terganggu gitu? Apa gimana?
Iya biar serunya mainnya itu gitu. Iya iya, heeh heeh, reward lucu-lucuan. Kalau di di akunya leb yang apa feedback yang dirasain itu gini maksudnya komunikasi dengan anak itu cukup lancar sih gitu, pertama komunikasi dengan mereka yang kedua kan, eee, apa namanya, eee, mereka tuh juga, kan sekarang ini ya, eee, aku memang ini aku juga melakukan ini berdasarkan, eee, banyak fenomena yang terjadi gitu kan maksudnya banyak orang tua tuh yang kadang acuh nih sama anaknya nih gitu kan, orang tuanya orang tuanya anaknya anaknya gitu tidak tahu apa
Mhm. Betul banget. Yang Dia ngasih hape ya biar apa namanya biar, ya udahlah yang penting diem.
Heeh, nah akunya ngambil ngambil part-nya itu sama istri ya, kita coba yang ini aja ya jalannya gitu artinya tuh, eee, karena, eee, apa namanya kita aja dulu ngalamin, gak kayak gini gitu kan kalau zaman dulu kan memang, di malam itu pasti pasti pasti sama keluarga aja kan entah kita ngobrol atau apa gitu intinya kan kita ngomong dulu kan gak ada gadget ya? Gadget gak terlalu mendominasi di di zaman kita dulu ya gitu kan ya, nah, mhm.
Heeh. Iya. Iya belum ada gadget banget tuh gitu ya. Mhm. Oke oke nah, aku mau nanya nih berarti apakah sebelumnya ini mungkin sebelum kamu punya anak nih ya apakah kamu sebelumnya, udah mikirin jauh-jauh hari atau mungkin ini barusan kepikiran aja karena melihat fenomena-fenomena sekarang?

Nah, aku mau nanya nih, kalau tadi kamu bilang tentang family game, game-game untuk keluarga nih, nah, ak aku boleh tahu nggak misalnya game apa sih yang misalnya kamu pakai gitu, biar mereka itu jadi mau fokus ke game keluarga itu tanpa harus melihat HP, gitu. Jadi mereka itu benar-benar fokus ke game-nya. Nah, game apa sih?
Mhm. Ada sih, eee, apa namanya gitu, game yang itu biasanya aku nemunya di di kayak kayak di TikTok, gitu. Kalau misalnya ada yang ini, lucu-lucu misalnya entah kayak game-game, eee, pedang-pedangan bajak laut itu, yang kalau di masuk ke tongnya itu entar mental kan si bajak lautnya, nah, itu tuh. Itu kan mainnya rame tuh, itu bisa dimainin 1, 2, 3, 4 orang kan, dan mereka exciting, gitu.
Mhm. Oh. Oke. Oke oke oke. Iya, benar benar. Iya, kan ada banyak game juga kan, heeh, kayak mungkin maaf nih, kayak ular tangga mungkin apakah tertarik?
Eee, kami monopoli, kita punya monopoli, heeh. Sama, kalau board game yang kayak gitu, iya, jadi ada monopolinya jadi kadang kebetulan kami itu kita ada ber-5, ber-5. Saya, 3 anak, saya, eee, kami sama istri, jadi ya, kadang kan ini ya, kadang kita main itu ketika ganti ganti-gantian. Jadi memang, eee, ketika momen itu sih aku bener-bener harus harus aktif juga kan, maksudnya nggak bener-bener ngajak mereka ini juga terlibatlah dengan game itu seng sehingga mereka pun juga, eee, tahu juga, oh, ini lagi main nih, berarti artinya mungkin nggak nggak lagi nggak pegang handphone, gitu kan.
Oh, ya, seperti monopoli, oke, monopoli. Oke. Mhm. Betul banget. Dan mereka juga jadi nurut ya, dan mereka jadi, mmm, nggak mau main, apa, nggak megang HP dan nggak nonton TV ataupun, apa, dan fokus ke game gitu ya, jadi lebih enjoy waktu keluarga. Mhm. Nah, kalau selain monopoli tadi, yang bajak laut-bajak laut gitu kira-kira kalau misalnya, eee, aku lakuin gitu ke orang-orang lain. Menurutmu gimana sih, caranya biar kita bisa mengajak orang-orang yang awalnya kecanduan main HP, nih? Mungkin anak-anak deh, anak-anak orang klu anak-anak orang lain yang kecanduan main HP, nih. Aku pengen mengajari orang tuanya atau ngasih saran ke orang tuanya biar bisa membantu gitu, agar bisa tidak terlalu fokus dengan HP kira-kira gimana sih caranya? Adakah suatu triknya, gitu?
Iya, bener baget, heeh.